Certo, allora diciamo che io sono originario di un piccolo paesino di circa 10000 abitanti, nella campagna bergamasca quindi e, non ho avuto la possibilità d'incontrare dei mentori di persona, anche perché io poi mi sono buttato, diciamo così, dopo gli studi, dopo le superiori, un po' nel mondo del business online, quindi magari un po' di marketing, gestione finanziaria, e-commerce e quindi dove, ecco, ho trovato il il mio mentore s in questo lato della vita, su YouTube, quindi online.
Mh-mh, okay. Ah. Sì. Ah, ho capito. Certo. Mh-mh. Ah, ho capito. E per farlo hai cercato un po' mhmm, cioè nel senso, avevi già qualcuno che magari ti ha guidato proprio nella scelta di un mentore o che proprio te l' ha suggerito, o è qualcosa che è venuto in mente a te da solo che ti sei proprio detto: "No, ho bisogno di qualcuno un attimo che mi dica, uhm, esattamente come fare"?
Allora mi ricordo che io v volevo appunto iniziare quello che era un percorso un po' nell'e-commerce, però non avevo le idee molto chiare, sai a avevo anche bisogno un po' di una direzione, perché mi ricordo che, dopo le superiori, avevo iniziato un po' a cercare banalmente come fare soldi online, quindi mi erano uscite un po' di esatto, un po' di metodi, quindi mi è uscito l'e-commerce, mi è uscito il trading, mi è uscito le cripto, mi è uscito il network marketing, allora io avevo bisogno di una direzione. E e <tsk> niente, banalmente, mi ricordo che poi c cercai anche su YouTube questa frase, ovvero: "come fare soldi online" e mi uscirono molti video. Diciamo che in una giornata guardai circa una una decina di video ovviamente di content creator diversi fino a quando poi
Mh-mh. Okay. Eh, ci sta. Certo. <chuckles> Mh, ci sta. Ci son passati molti studenti. Certo. Mh-mh. Eh, immagino. Okay. Ah. Ah, okay, quindi ti eri proprio messo alla ricerca.
Esatto, quando poi, diciamo così, l'ultimo video, che tra l'altro ero a ero anche un po' stanco, però decisi comunque di guardare, fu di questa persona che mi rapì, definitivamente, diciamo.
Eh, ci credo, certo. Ah. Ho capito, ho capito. Quindi e dimmi, cioè cos'è che ti ha rapito? Nel senso quello che diceva, come lo diceva o magari questa persona proprio ehm, non so, è magari il suo modo di esprimersi, qualcosa ti catturato, magari nella dialettica?